Et du coup tu peux raconter comment tu organises, heu, ta cuisine au quotidien toi?
Heu, oui. Bah, heu, déjà sachant que je suis étudiant. J'ai un rythme qui est assez particulier puisque du coup, bah, j'ai, heu, des horaires, heu, assez tôt, hem, même si ça reste quand même dans le dans de l'ordre du de l'habituel on va dire par rapport aux gens qui travaillent mais c'est surtout au niveau de du midi. Le midi du coup je n'ai pas besoin de me faire à manger, puisque du coup, bah, je mange, heu, à la fac, à l'université.
Ouais. Ah. OK. Ouais.
Donc sur un un on va dire un rythme en semaine, ça fait que je le matin, quand je me réveille, je suis, heu, presque directement aux fourneaux, puisque je m'occupe de faire un petit déjeuner qui reste quand même assez classique. C'est-à-dire, heu, je me fais juste cuire une tranche de jambon et je me fais, heu, 2 œufs brouillés. Ça permet de tenir on va dire, heu, de faire le le 8:00-12:00 heu, assez, sans problème quoi.
Ouais. Ah ouais? C'est c'est consistant ça?
M ç bah ça tient très bien, ça tient très bien étonnamment, avant j c'était pain pain et beurre mais bon. J'ai décidé de changer un peu, mais effectivement c'est ce fut un bon choix. Moins, le pain et beurre ça marchait moins, ça tenait un peu moins longtemps, vers, heu, 11:00 heu, on commençait à sentir la faim qui grattait au ventre.
Et le pain et beurre ça marchait aussi? Ah ouais. <chuckles> Ouais. Et tu penses que c'est les œufs?
Beh, peut-être les œufs. Peut-être les œufs ou alors le-le jambon, même si je doute quand même que le jambon ait un quelconque impact, mais je pense que, ouais, que c'est plus les œufs. Mais du coup ça fait quand même une plus grosse consommation d'œufs, heu, à la semaine quoi.
Ouais. D'accord, OK. Ah, bah, ça c'est sûr. Là pour le coup, bah, tous les matins du coup. Les week-ends aussi? Ou c'est que les ma les week-ends de, heu, enfin les
Ouais, bah, c'est ça oui. Le week-end, bah, le week-end c'est différent parce que du coup le week-end je me permets de me lever plus tard. Donc en général je saute, heu, ju le petit déjeuner et je passe directement au repas du midi.
Et oui, oui. Ouais. Ouais, ça se tient. <laughs> Ouais et du coup déjà dès le matin, quand même dans la cuisine?
Et pour les ouais? Ouais. Blé, oui, bah, oui. Bah, après j'aime bien cuisiner, je suis un je fais un master de gastronomie. Donc effectivement si j'aime pas faire à manger, et si j'aime pas le la nourriture effectivement c'est assez compliqué, mais ouais. Bon, ça reste quand même de la ga de de l'alimentation assez basique j'ai envie de dire, mais
OK. Ah oui. Ah, oui, faut peut-être, heu, oui. <chuckles> Oui, oui.
ça a le mérite, heu, d'être fait quoi.
Et du coup ça a un ça a une influence le fait que tes études soient portées sur la cuisine dans ton quotidien du coup, bah, de nourriture et cetera?
Beh, du coup s bah, en fait oui parce que, bah, mine de rien, on aborde quand même pas mal de sujets qui sont basés n essentiellement sur, heu bah, typiquement on avait une partie qui est très axée sur la sociologie et l'anthropologie de l'alimentation. Donc c'est le, pourquoi on mange, heu, quand on mange. Donc effectivement le fait d'avoir des cours là-dessus ça fait réfléchir sur énormément de choses. Sur le, heu, bah en fait on n j'y réfléchis assez régulièrement, sur, heu, quand je mange avec des gens je me je me demande si vraiment c'est le fait, heu si manger seul serait un problème. Parce que, beh, du coup, heu, je me rends compte que je le fais jamais hormis chez moi. Est-ce que manger seul à l'extérieur poserait problème? Donc, en fait ça fait beaucoup réfléchir, inconsciemment mine de rien.
Hein. Ouais. Ouais. Donc et du coup? Tu as des réponses?
Heu, ouais. Je me dis que potentiellement je serais capable de manger seul dehors mais qu'effectivement je pense que les 1res fois ça va être compliqué. Parce que du coup, bah, manger, heu, seul pour les 1res fois dehors, c'est bizarre. Heu, quand on mange de ouais parce que typiquement même, heu, même je pense pour toi comme pour moi, le quand on sort, heu, manger quelque part avec quelqu'un et qu'on voit quelqu'un manger seul. On a tout de suite tendance à à avoir un peu d'empathie pour cette personne qui potentiellement, heu, apprécie ab absolument ce ce qu'il est en train de faire. Mais c'est tellement moins courant et tellement moins, heu, m quelque chose d'habituel, de manger seul que du coup, bah, on a toujours tendance à à à avoir un côté un peu empathique et, heu, et à plaindre la personne qu qu'on voit manger seule.
Ouais. Le regard des autres, par exemple? Ouais. Ouais, d'a d'accord OK ouais. Et ça, du coup, tu penses que tu l'aurais aussi, hem, que tu vu que tu sais que tu le fais, tu sais que les gens pourraient avoir cette même pensée sur toi et c'est ça qui pourrait te bloquer au début quoi?
Don Potentiellement. Potentiellement, ouais.
Ouais. Ouais, d'accord. Et hem, du coup pour venir plus, heu, à la c à la cuisine du coup, est-ce que toi, heu, vraiment par rapport à à ton atelier, tu vois? Est-ce que c'est un laboratoire genre ultra organisé ou, heu, vraiment il y a du désordre partout?
Oui. Au niveau de ma cuisine chez moi? Ou de mes études?
Ouais. Non, non, dans dans vraiment la cuisine que tu fais chez toi.
Heu, je pars du enfin, je préfère quand c'est vraiment bien organisé. C'est-à-dire quand chaque chose à sa place, quand chaque, heu, élément est fait dans l'ordre qu'il est censé faire. J'aime pas, heu, j'aime pas que ça traîne. J'aime pas que j'aime pas avoir de un peu de bazar partout. Heu, donc, heu, ouais je préfère que ce soit très sec s très sectionné, c'est-à-dire les légumes sont coupés, les trucs d'un côté, les trucs de l'autre, pas de bazar, pas de pas de pas de pas de, bah, pas de bazar en fait au final. Donc, ouais je dirais plutôt le laboratoire bien organisé, heu, comme, heu, comme manière de fonctionner.
Ouais. Ah, oui, d'acc OK. Mmh. Ouais, ouais, assez droit. Ouais. Ouais, d'accord, OK. Et hem, est-ce que tu as une, heu, tu vois, qu enfin, quelle est la règle d'or pour pas se laisser déborder? Tu vois, par ep par exemple, heu, un plan de travail toujours vide le soir ou, heu, jamais se coucher avec la vaisselle sale, enfin ce genre de choses?
Bah, déjà, ouais, ne jamais se coucher avec la vaisselle sale parce que forcément la vaisselle sale du soir, ça va être la vaisselle sale du matin qui va venir s'accumuler. Donc, déjà ça, heu, sur ce plan-là, heu, c'est, vous pouvez êt enfin tu peux être sûr, heu, que ça va mal finir sur la fin. Et après sur la cuisine en elle-même, quand tu cuisines, tu ranges tout automatiquement. C'est-à-dire si tu prends de la chapelure pour faire, heu, bah, pour faire, heu, pour faire quelque chose, tu mets ta chapelure, tu la ranges de suite. Le fait de la laisser traîner sur le côté ou alors de f ouais, voilà, ou alors de finir, heu, quand tu fais ta chapelure, donc quand tu as rajouté, heu, ton oeuf et heu, ta farine. Si jamais tu as fini cette préparation-là et que tu l'as laissée de côté, range-le. Parce que du coup à la fin de la recette si c'est des grosses recettes qui nécessitent plein de choses par exemple si tu fais du poisson à la bordelaise avec du riz pilaf, ça va commencer à faire beaucoup. Entre tous les aliments que tu as coupés, les pelures, heu, les pelures de, mmh, d'oignon, le tous les trucs de riz, les verres, tout ça en fait, si j si jamais tu as un un grand plan de travail, ça va encore, même si ça reste quand même compliqué. Mais quand tu as des plus petits plans de travail, ça va faire que, bah, finalement tu vas te retrouver avec un espace de travail minuscule, donc, heu, ça plus le fait de devoir surveiller à côté tout ce qui cuit, tout ce qui est préparé, c'est fortement déconseillé, même dans les cuisines professionnelles. Mais dans le dans l du côté du personnel, oui effectivement, il va ouais, voilà. Il vaudrait mieux éviter aussi quoi.
Ouais. Ouais, tout ranger d rapidement. OK. Mmh mh. Ouais, c Mmh. L'accumulation, heu, ouais. Ah, ouais, d'accord, OK. Et, hem, du coup, heu, au vu de tes études toi et la cuisine, heu, c'est un plaisir c'est pas, heu tu vois, ton organisation, c'est pas pour un gain de temps c'est pour vraiment du plaisir?
Ah, oui, absolument. Ah, oui absolument. C'est, ben, le plaisir de manger, le plaisir de réussir à faire quelque chose à manger. Typiquement le riz pilaf et le poisson à la bordelaise, au début je l'ai heu, le poisson à la bordelaise parce que je trouvais ça bon, mais ce au fil du temps c'était plu je le faisais aussi beaucoup pour, heu, le faire goûter aux gens. Parce que je sais que les gens ont pas cette volonté on va dire de faire toujours quelque chose de très élaboré, même si ça reste quand même assez basique, mais, le riz pilaf, les gens ont tendance juste à le faire à l'eau. Heu, mettre du riz dans l'eau, tu fais cuire, tu mets un peu de sauce de quelque chose, le sauce de la boîte de conserve de maquereaux par exemple. Mais, heu, le fait de rajouter, heu, de l'oignon dedans, des épices, de l'herbe pour faire juste un riz basique, les gens ont tendance à moins le faire. Et du coup c'est des recettes qui sont plus du côté du professionnel alors que finalement, heu, ça prend pas longtemps, c'est vraiment
Ouais. Ouais. <laughs> Ouais. Et pourtant pour autant ça reste basique?
Ça reste basique comme, heu, comme plat. Ça reste quelque chose de d'abordable, que tout le monde peut faire, heu, pour peu qu'il ait la recette quand même, heu, à portée de main, mais c'est à c'est chose que tout le monde peut faire.
Ah, ouais, d'accord. Et tu disais que du coup tu aimais bien partager tes plats, heu, c'est souvent que tu cuisines pour les gens?
Ouais, beaucoup. Heu, ma je cuisine énormément pour ma compagne, je, bah tout le temps, même, ceci dit. Je cuisine beaucoup pour ma famille aussi, pour, heu, les, bah par exemple pendant un temps, là, pendant 1 année, j'ai fait des études à distance, donc j'étais constamment à la maison, donc effectivement, bah, heu, j'aimais bien juste, bah, pour qu'à 17:00, heu, quand ma mère revient, heu, que tout soit déjà prêt. Heu, ou alors en cours de préparation, genre les aliments coupés, pré-coupés, heu, le certains les les bouillons déjà préparés. Mais ouais, non, j'aime beaucoup cuisiner pour les gens et j'avais aussi beaucoup travaillé dans des cuisines, soit dans des cuisines de restauration rapide, donc là effectivement c'est moins axé dans ce que je suis en train de dire, mais j'ai aussi bossé dans des cuisines pour des, heu, pour des clubs vacances. Donc, où là pareil, bah du coup, heu, ça reste de la cuisine, heu, vraiment de la cuisine, cuisine quoi. Pas préparer des salades ou faire des burgers.
Comme quoi par exemple? Ah, oui, OK. Ouais. Mmh mh. Ah, ouais! Et les clubs vacances c'était, heu enfin, tu avais de la gratitude quand les gens mangeaient et qu'ils aimaient?
S oui. Ouais. Bah, étonnam étonnamment, c'est j'ai trouvé ça étonnant, parce qu'en général, on a tendance à dire que les gens en vacances sont assez désagréables. Heu, là c'était pas le cas. Les gens étaient vraiment contents de ce qu'on leur donnait, ils étaient i heu, souvent on avait des gastros qui étaient vides. Parce que, bah, i heu, n on c'était pas prévu, on on prévoit toujours plus, pour, bah, heu, si jamais, heu, les gens au pire, heu les employés les ramènent chez eux. Mais au moins comme ça les clients c'est arrivé très souvent qu'on ait des qu'on ait qu'on ait plus rien. Qu'on ait plus rien et qu'on pui beh, ouais, beh f
Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Ah, ben, tu devais être f fier un peu de tu devais être content? Tu te dis: «Ah, ouais, ben, ce que je fais c'est bien, ça marche, les gens ils aiment». Et peut-être que tu disais aussi, ben ouais, et ah, oui, en plus ils le disent! Donc, c'est vraiment ça leur plaît quoi? <laughs>
Ouais, c'est ça et en et en plus ils le disent quoi! Ouais, ouais c'est ça, m c'était c'était assez particulier pour un club vacances, je m'attendais vraiment pas à ça. Effectivement c'était l'une de mes ze meilleures expériences professionnelles, heu, là dedans quoi.
Ah, ouais, ah, bah ça ça avait l'air, heu, ça à l'air sympa du coup. Et hem, du coup, tu fais c'est toi qui fais la cuisine, heu, à l'appartement avec ta avec ta copine?
Oui, absolument je fais, heu, p je fais beaucoup de repas. Des fois je fais des trucs beaucoup plus classiques, je fais, heu, des gratins de pâtes assez typiques. Mais des fois je me motive un peu et fais d'autres types de recettes. Il y a, heu
Et ça te prend souvent du temps?
Ouais. Peut souvent ça m'est déjà arrivé de commencer des plats à 20:00 et de manger à 23:30. Parce que ça prend longtemps et que effectivement j'ai pas anticipé que, sur le moment et, beh, il s'est avéré que j'avais tous les ingrédients pour faire un plat que j'avais pas prévu pour ce soir-là. Et, beh, allons-y! Absolument et effectivement c'était très bon. Mais bon, manger à 23:00 effectivement ça ça décale un petit peu le rythme du sommeil mais bon. Au moins, on a la panse bien pleine.
<laughs> Et du coup tu as eu envie et très. Ouais. Au moins voilà vous vous êtes endormis avec le ventre bien rempli. Et en termes de budget, parce que voilà c'est sûr que de pas manger que des pâtes et et du jambon, heu, ça peut avoir un un coût, tu le gères comment ça?
Ouais, c'est ça. Heu, alors, avant avant cette année-là, j'avais plus de finances, donc je me permettais plus de plats, heu, plus de plats travaillés. Heu, donc, heu, en général, je considère que l'alimentation est vraiment l l'endroit où je peux me permettre de mettre le plus d'argent. Je suis pas forcément quelqu'un qui aime beaucoup, heu, les vêtements, ou qui aime beaucoup on va dire le le luxe, heu, chez soi, je préfère faire un plat qui soit vraiment bon, travailler avec des bons produits, des produits du marché par exemple, parce que j'aime beaucoup aller au marché. Heu, plutôt que d'avoir, heu, d'avoir une statuette sur mon bureau ou un truc du style. Donc, ouais, heu, niveau budget, je prends pas en compte cette année-là du coup, mais sur les années d'avant, c'était comme ça. C'était: «Je préfère mettre plus d'argent dans l'alimentation, que de l'argent pour moi».
Ouais. Mmh. Pas ce que tu aimes ouais. OK, d'accord. OK, ouais, donc c'était oui, heu, ça reste une une priorité pour le coup, et, heu, est-ce que tu arrives du coup à éviter le gaspillage?
Oui, bah, typiquement, je crois que je ne gaspille jamais. Les seules choses que je gaspille, ça va être des les des des produits que j'ai laissés, heu, un peu trop longtemps dans le frigo. Ça arrive très rarement, mais il arrive des fois qu'il y ait un oignon qui soit caché derrière, heu, derrière des poivrons que je viens d'acheter, heu. Malheureusement, c'est c'est un c'est une variable, heu, à prendre en compte.
Ah oui. Comment tu coup tu fais, heu, comment quand tu fais pour pas gaspiller comme ça?
Bah, 2 options, heu, soit je prévois tous les plats à l'avance et j'achète uniquement les ingrédients qu'il me faut pour ces plats-là, ce qui nécessi
Ah donc tu fais tu fais ta ta routine, heu, du ouais.
Bah, ça dépend. Des fois, je le fais, mais le problème de ça, c'est que ça prend pas en compte, heu, certaines, heu, certains, imprévus. Comme par exemple, être invité à manger chez quelqu'un ou juste ne pas avoir faim ce soir-là ou donc du coup le problème, c'est que ça fait ça fait que ça décale le planning. Heu, donc si on n'a plus des plannings à la semaine, heu, d'affilée, bah, heu, ça peut faire, heu, ça peut engendrer de la perte. Sauf si on arrive à s'adapter et à et à intégrer des éléments d'une recette que l'on n'a pas fait ailleurs. Soit sinon ce que je fais, c'est juste je prends ce qui me fait envie, heu, quand je le vois dans le magasin et heu, juste, je réfléchis à quel type de plat ça pourrait faire, et voilà, et auquel cas, du coup, en général, je f je prends pour 5 plats pour une semaine. 5 repas pour une semaine, puisque j'ai pas le 12:00 et après, le week-end, heu, c'est plus, heu, des repas, heu, plus tranquilles. Des pâtes, heu, histoire quelque chose que je puisse manger pendant que je travaille, quoi.
<scoffs> Ah oui. OK. Ouais. D'accord, OK. Ah ouais, bah, c'est des bons conseils en quoi ça peut être, heu, assez pratique, et heu, c'est quoi l'objet le plus le plus utile dans ta cuisine?
Heu, je pense que c'est ma sauteuse, c'est avec ça que je fais absolument tout, ou le j'ai un petit air fryer aussi. Mais majoritairement ça va être la sauteuse, celle avec ça que je fais tout, c'est là où je fais, heu typiquement j'aime beaucoup faire du riz à l'espagnol. J'appelle ça du riz espagnol uniquement parce qu'il y a du chorizo, donc effectivement ça peut être considéré un peu raciste sur les bords, mais c'est pas <laughs> c'est pas le but, mais non, non, heu, du coup c'est avec ça que je fais tout. C'est-à-dire je fais revenir mes oignons, je fais je fais mes mes je fais mes bouillons aussi ça m'arrive dedans. Heu, le riz Pilaf typiquement je le fais là-dedans, donc c'est là où c'est le plus pratique, et le air fryer ça va être pour tout le reste. Ça va être heu, c'est une espèce de petit four, c'est un petit four qui est très pratique on peut pas faire de gratin mais, ça reste quand même vachement plus rapide et vachement plus, pratique à utiliser.
<laughs> <laughs> Ouais. D'accord, OK. Ah oui donc c'est oui tu as du matériel un peu quand même en en soi.
Oui, non, bah, oui. Bah, je je j'essaye j'essaye, bah, comme j'ai dit vu que j'essaie vu que je mise, heu, tout mon budget on va dire sur le sur l'alimentation, j'essaie quand même d'avoir des des ustensiles, heu, plus qu'adaptés.
Ouais. Ouais qui vont avec. <laughs> Ouais pour le coup ouais c'est c'est heu, ça doit quand même, heu, régaler un peu ta copine du coup que tu saches bien cuisiner comme ça, heu
Elle semble bien contente en effet de des des recettes.
<laughs> Ouais, pour le coup. Et est-ce que, heu, ça t'arrive quand même d'improviser, heu, un repas avec ce qui reste dans le frigo ou pas?
Ouais, beh, typiquement il y a eu 1 fois où j'avais f où j'avais des restes d'épinards, parce que je me suis servi de je m'étais servi de je devais faire des épinards en, mmh, en tarte sauf que, bah, j'ai utilisé la pâte pour autre chose. Donc du coup il restait des épinards et j'avais mélangé ça avec des des tortellini, heu, épinard-ricotta, des trucs industriels, et en faisant ça avec de la crème et un peu de poulet, c'était finalement c'était vraiment pas mal. Donc, heu, ouais ça m'arrive, moins fréquemment parce que du coup j'ai quand même une espèce d'organisation alimentaire qui est assez, heu, particulière, parce que du coup, bah, je fais en sorte qu'il ne reste jamais rien, mais comme comme j'ai pu dire il arrive que des fois, il y ait des repas qui sautent et du coup, ça fait des restes. Mais ça arrive oui, qu'il y ait des plats qui soient créés comme ça un peu, heu, un peu en vite fait.
Ouais. OK Ah oui. Et oui voilà. Mmh. Ouais c'est sûr. Et hem, côté rangement du coup, heu, par rapport au frac au frigo et au placard du coup, heu, tu as tu as des astuces pour t'y retrouver vite?
Oui. Pas du tout! Heu, pas du tout. En général, je fais en sorte que, heu, tout s'imbrique le plus possible, c'est-à-dire, heu, toutes les casseroles et les poêles empilées au même endroit. Ça fait ça permet de libérer un espace en plus, qui des fois n'est pas forcément très utile, hein. Ça ça prend une 1/2 seconde de plus de lever la casserole pour choper ce qui est en dessous. Et sinon, heu, bah, sinon, j'ai vu que je suis étudiant, j'ai quand même toujours eu des espaces de stockage assez v restreints, ce qui est pas le cas on va dire des gens, heu, dans la vie active. Donc, heu, je saurais pas donner de conseils, heu, suffisamment pertinents pour eux, mais juste, heu, bah, garder les choses rangées, avoir, heu, avoir l chaque chose à sa place. Pas de pas de par exemple pas de conserve avec les pâtes, parce que effectivement après ça permet de l'oublier et juste tu les on les revoit plus jamais jusqu'à ce que ce soit plus bon.
<chuckles> Ouais. OK, bah oui. Mmh. Ouais. Ouais d'accord, ouais c'est clair. Bah, du coup au final comment cette organisation elle influence, heu, ton plaisir de cuisiner et puis ton état d'esprit avec?
Bah, heu, déjà ça ça permet d'avoir une bonne vision. Une bonne vision de ce que j'ai, une bonne vision de ce que je peux faire, donc effectivement ça motive aussi, le fait de savoir que, bah, avec tout ce que j'ai là, je peux faire quelque chose de probant, quelque chose qui soit bon à manger, quelque chose qui soit intéressant. Donc oui effectivement ça motive, heu, et dé j'ai déjà eu, heu, j'avais u j'avais une une ex-compagne qui était très, heu, bordélique, désolé de le dire, mais effectivement du coup dans ces conditions-là ça donne pas envie de cuisiner. Ça donne tu as on n'a pas envie, on n'a pas envie de devoir tout libérer pour travailler, donc du coup on finit par faire, heu, des trucs industriels, heu, du surgelé. Et c'est dommage parce que l'organisation ça prend pas beaucoup, ça prend pas grand chose. Si juste quand on prend quelque chose on le remet à sa place, beh, ça permet après derrière de faire des trucs beaucoup plus intéressants.
Ouais. Oui c'est c c'est clair ouais. Ouais. Et oui, oui, c'est clair. Ouais, c'est clair. Bah, en tout cas merci beaucoup, c'est vrai que c'est assez, heu, bah, c'est assez logique ce que tu dis puis, bah, c'est vrai que c'est des conseils qui peuvent être utiles pour, heu, pour le quotidien. Merci beaucoup pour tout ça!
Beh, merci pour la question.